Ừm, ơ, thế nhơ, ưm, ừm, một câu hỏi mình muốn làm rõ cuối cùng ấy là thế như hồi nãy bạn kêu á là thường thường á là mình ăn ít lại rồi, và cũng như là đôi lúc á mình cảm thấy mệt quá là, ừm, bạn kêu là bạn hay ăn 1 miếng kẹo hay cái gì đó để bạn, à, cảm thấy là ổn định lại ấy. Thì thực ra là, với những cái bữa ăn chính khi mà bạn cảm thấy sợ như vậy, bạn ít lại như vậy, bạn không còn tiêu thụ thực phẩm đúng theo cái sự khoa học nữa, vì b vì ban ừm, à, vì như hồi nãy bạn kêu là bạn đang cảm thấy sợ ấy. Thì bên cạnh những cái buổi chính ấy thì bạn có cái buổi phụ nào nó tương đối là đầy đủ hay là không? Kiểu như là, bạn ăn 1 cái bánh mì chẳng hạn hay như là một ăn bạn ăn 1 cái bánh ngọt, ưm, chẳng hạn, thì liệu bạn có thực hiện cái điều đó hông? Hay là bạn chỉ nhịn luôn, hay là bạn chỉ ăn kẹo đồ thôi?
Tính ra nha, ví dụ những lúc mình mệt mỏi quá, thì mình đang làm việc á, mình hông có thể ra đi ăn được thì mình ngậm kẹo, nhưng mà di du những cái khoảng mà nghỉ chiều chiều mà khoảng nghỉ tầm 15 phút nha thì mình có ăn, nhưng mà mình ăn chỉ là, ừ, ví dụ như ăn sữa chua, hay là kẹo. Cái nào đó nó ít đường á bạn, mình cũng có ăn để mà cho mình lót dạ lại đỡ thôi.
Ừm. Ừm. Ờ. Ờ, ờ, thế thì mình cũng hiểu rồi. Thực ra ấy thì, à, với cái việc mà bạn đang cảm thấy là mình cần có một cái sự thay đổi trong cái khẩu phần ăn uống, khi mà trước đó bạn kêu là bạn ăn quá nhiều rồi, bạn cần có một cái chế độ ăn uống khoa học hơn ấy, thì đó thực sự đó là một cái điều rất tốt. Nhưng mà đi cùng với đó thì, à, như bạn hồi nãy bạn cũng đã có chia sẻ là bạn đang bị kỹ tính quá, bạn đang sợ vì tất cả mọi thứ khi mà bạn lên mạng, bạn xem và có những cái lời khuyên, có những cái nội dung mà bạn, kiểu như là, mọi người hù dọa bạn, đúng hông? Đấy, thì, ờ, với mình có thể ấy thì ừm.
Đúng rồi, thật ra nha mình sợ lắm, mình sợ lắm, nhiều khi mình đọc trên mạng thôi, người ta nói là, ờ, thực phẩm không an toàn này kia, mà biết rồi lên mạng á mình mình mình đọc cái tin đó thì sau nó sẽ, ớ, sẽ những cái tin khác liên quan như vậy, mà mình càng đọc thì mình càng sợ cho nên là kiểu như nha, không biết bây giờ mình mới có tin vào thực phẩm nữa hay hông luôn đó.
Trứng giả các thứ đó. Ừm. <chuckles>